Ну, я помню, неоднократно принимал как бы как их назвать кошачьи роды. <laughs>
М. Ой, как здорово.
Вот, это удивительный момент. Э. Тебе кажется, что ну она отчасти глупая там от кошка, да, кажется, там да ка если ты особенно неопытный там кошатник. Но когда происходят вот эти моменты, она знает, куда идти, она знает, как, э, попросить, что сделать, там пошкрябаться. Мяу.
Ага. Да-да-да. Мгм, мгм. Так. Да вы что? Вот я, кстати, много раз слышала об этом, да. Мгм.
Да, у мяу, срочно вот здесь вот там, я тебе щас разбу я щас тя разбужу, не переживай, я в 3 часа ночи ты у меня щас встанешь. <chuckles> И меня так будила кошка, и я вставал, да что случилось?
Удивительно. Да вы что? То есть она приходила и сообщала вам о том, что вот у неё уже время пришло?
Она говорит, всю я всё у меня вот. Да. Я говорю, а г да, давай, да я говорю, всё, идем. М. Там кто, Лика, да, Лика, пойдем, всё, включаешь газ, там туда-сюда, э, место заготовлено. Она уже садится на то в коробочку, там место, где это вот, э, должно всё происходить дело. Мяу. Всё, сиди здесь, не уходи. Там. Даже когда собираешь какие-то там ножницы или еще что-нибудь
Вау. Обалдеть. Мгм. М, мгм. Вот это да. Ага. Ага, мгм.
а, она встает, кричит, говорит, нет, ты куда пошел? Она боится, что ты уходишь. Надо, чтоб ты был рядом.
Та вы что. То есть она вот чувствует. Ну видите, это вот представьте какой уровень доверия, ведь она же вам доверяет, вот она настолько вам доверяет, что вот она понимает, что вы ей поможете. И вот, э, как можно говорить о том, что вот коты глупые, да? Нет, конечно, они очень умные. Вот мгм, мгм.
Ну. Ну да да-да. Вот, да да-да, есть такое. Не, очень от всё всё прекрасно понимают. И там. Все эти процессы проходили всегда по-разному, конечно, но, а, всё равно
Ага, удивительно просто. Но я при таком никогда не присутствовала. <chuckles>
А, <laughs> ну
У меня как-то вот всю жизнь были коты, вот не кошки, а именно коты. Вот котов я как-то, не знаю, больше предпочитаю.
Ага, ясно, да.

Ну да, это неоднократно там моей сестры, там, там кто-то плачет в доме, там еще что-нибудь, там. Как-то сразу кошка рядом. Так, что? Чё делать надо-то? <chuckles> Ложиться, сидеть, на голову? Чё делать, скажите? Там вот вот она так всегда как бы рядом была. И это да, это есть. Это есть.
Мгм. Мгм мгм. <laughs> Да-да-да. Ну да, ну вот тоже Мгм. Ну вот, знаете, вот у меня всегда было такое, что вот я прихожу домой, знаете, там что-то, какие-то проблемы или тяжёлый день, или просто устала. И вот коты всегда бежали и вот прям, мне кажется, они прям садятся, смотрят в глаза, вот типа хотят сказать: "Ну вот мы, мы тебя слушаем, рассказывай". <laughs> Вот, и я с ними, я с ними всегда разговаривала, это так удивительно было тоже.
Мгм. Э, есть такое, да. Нет, тоже общаешься, да, там. Ну, относительно, <laughs> чтоб с ума не сойти, конечно. Н вот, да.
Мгм. Ну конечно, поня Не, ну само собой, да. Ну просто, э, знаете, некоторые люди не понимают, как можно разговаривать с животными. А, я разговариваю, например.
А, ну пожалуйста, просто они н не понимают, вот и всё. Как бы у них не было животных, видимо. Ну либо отношение к животным немножко другое. Но я думаю, оно меняется, когда у людей хотя бы несколько лет вот кошка или собака. Они просто потом понимают и видят, что: "А, оказывается, тут вот чё-то понимает, что-то как-то можно разговаривать даже, и чё-то просить или ругать там, да", там вот тоже как-то это работает.
Ну Ну да. Ну да, да, согласна с вами. Мгм мгм. Да-да-да. Мгм. Да, ой, м Мгм, мгм. Ой, мне кажется, вообще люди, которые любят животных, которые держат дома домашних животных- это вот лучшие люди просто. <chuckles>
Ну, это очень развивает эмпатию. Вот.
Да, согласна с вами. И е Мгм.
И также потом она применима и к лю к др к другим людям, да, и начиная с просто с жи с животных. Поэтому
И к людям, конечно. Конечно, и детей приучают так вот к ответственности, к любви к животным. Вообще говорят же, что ж домашние животные учат нас любви. Вот я считаю, что в этом Мгм.
Да да-да. Ну, мы с точки зрения эволюции всегда вообще-то с животными были. Это вот последние там несколько вот там сотен лет <laughs> мы, это, от всего этого ушли.
Мгм. Да-да-да, здорово. Мгм, мгм.
А так люди очень тесно всегда почти, там, все: семьи, и животные, и еда, и животные, и рабочая сила там, всё вподряд.